Bueno, verás, tengo un problema, y es que diría que últimamente, pero la verdad es que llevo bastante tiempo sintiéndome muy separado de mis familiares y mis amigos, en general de cualquier persona con la que me relaciono. Siento que hay como una barrera invisible que hace que realmente no conecte con ellos. Pasamos momentos juntos y salimos, pero me siento como solo, excluido, ¿sabes?
Sí, bueno, muchas gracias por acercarte a mí. Y cuéntame un poco más acerca de este aislamiento que has vivido, ¿es algo que te pasa recurrentemente? ¿Es algo como con lo que siempre te sucede, o como que se da en ciertas ciertas situaciones?
Mm, diría que depende mucho de del momento. Porque yo siento que es algo que siempre pasa, algo que siempre se da constante en mi mente, el pensar en que soy muy diferente a ellos, de que me siento como más solo y que siento que realmente no estoy conectando con ellos, como que ojalá me entendieran un poco más. Pero, pasamos a situaciones donde salimos, por ejemplo, a comer o a algún lado al parque, ahí es donde todos nos estamos riendo y de repente me golpea el sentimiento de me gustaría poder contarles lo que yo siento, lo que estoy dentro de mí, el como me siento a veces triste, como solo, como desesperanzado, y siento que no se los puedo contar realmente, me siento desconectado por esa parte de ellos.
Okey, entiendo. Oye, cuéntame un poco más, esto es algo que te ha estado sucediendo, digamos, continuamente, pero, mm. ¿Sabes s si o puedes notar algo que haya cambiado recientemente en tu vida, que quizás sea un catalizador de esta situación que te que que estás pasando?
Em, yo diría que sería culpa de la autoconciencia, por así decirlo, porque <clears throat> últimamente me puse a pensar más en esta parte de Estoy siendo demasiado bromista, de que estoy haciendo demasiados chistes y estoy jugando demasiado, cuando creo que me gustaría, como, ser un poco más íntimo con ellos, de compartirles cómo me siento, tener una plática, y siempre que intento hablar de algo serio, termino haciendo chistes o tomándolo en broma, entonces, cambio completamente el el, ¿cómo decirlo?, cambio completamente el cómo estamos hablando los temas, entonces, siento que no estoy transmitiendo lo que lo que siento, como que algo que me dolió mucho lo cuento de forma de que: "Ah, pues sí, pero, pues fue doloroso, pero, pues uno se recupera, ¿no?", así como en forma de chiste, como de como de burla, y eso le quita toda la seriedad, por así decirlo, y el peso.
Okey, entiendo. Estás como ocultando un poco esto, ¿no?, estás ta ta tratando de, quizá, de mostrarlo para ver cómo reacciona la demás gente, pero al mismo tiempo no quieres mostrarte tú, eh, de esta forma, oye, ¿y has hablado de alguien sobre esto?, entiendo que eso te pasa recurrentemente con tu familia y tus amigos, pero, no sé, ¿tienes algún amigo, o familiar cercano con el que te puedas apoyar?, ¿has tocado este tema con alguien?
Mm, realmente no, eh, fui a terapia por un tiempo, pero, creo que incluso ahí no lo llegué a mencionar, curiosamente, puede sonar como gracioso, pero creo que a la única como persona, al único que le he comentado esto fue a ChatGPT.
Okey, entiendo, sí, quizá, mm, ¿cómo te sentiste después de haberlo haberlo comentado con Chat GPT?
Pues. Eh, me puse a pensar en otra cosa, en algo que también siento que es un problema, que me lo dijo, de hecho, ChatGPT mismo, porque dijo que, por lo que parece que le comento, parece ten tiendo a racionalizar los pensamientos que tengo, entonces, al racionalizarlos, no los proceso. Más más que vivirlos, los analizo, y a los demás se los presento como un análisis, entonces, realmente, creo que eso es lo que limita que ellos no me puedan entender a mí.
Okey, a ver, déjame entender, eh, ¿lo que estás diciendo es que tú sacas un, digamos, un diagnóstico de eso que crees que te está pasando a ti y se lo dices a las personas, y es por eso que quizás las personas, bueno, uh, lo aceptan, porque tú también de cierta forma ya lo aceptaste?
Ajá. De cierta forma, como que hago eso para separar lo que siento de lo que les quiero comentar, ¿sabes? Como que para que puedan ver lo que está pasando, pero sin meterse dentro de de lo que yo siento. No sé no sé cómo decírtelo.
Okey, entiendo. Oye, y cuéntame un poco más acerca de esta situación en particular, de desesperanza, de cansancio, em, en sí que, n no sé, ah, muchas veces este tipo de problemas se puede deber a una causa externa que no no sabemos identificar a simple a simple vista, ¿no?, puede estar relacionado incluso con cómo duermes, qué tipo de alimentación tienes, cuáles son tus hábitos. Cuéntame un poco más acerca de de tu rutina diaria, eh, ¿sueles dormir bien?, ¿tu alimentación que la consideras de calidad?, ¿haces ejercicio?
Pues, sobre mi alimentación, yo creo que es bastante normal. Realmente, creo que no hay nada fuera de lo normal. Ah, solo que sí, a veces me salto el desayuno, o me salto 1 comida al día. Sobre mis hábitos de sueño, pues, no tengo insomnio, creo que no, pero sí me tiendo a dormir a las 2 de la mañana. Como que cuando es de noche es cuando más serio me pongo, y más pensamientos tengo. Entonces, por alguna razón, en vez de ignorarlos, me pongo a analizarlos, y eso hace que termine durmiéndome más tarde de lo que realmente quiero. Pero me ter me despierto temprano, así que, pues, ahí puede que alga que hay algo que no duerma realmente bien. Y, pues, ¿qué otra cosa me preguntaste aparte de esos hábitos? Ah, el ejercicio.
Sí, sí. Sí, sí, ¿haces ejercicio?
Eh, lo he intentado ejercicio en casa con mancuernas, incluso, estiramientos, pero realmente no soy constante en eso. Como que lo hago 2 días, y luego ya no lo hago por 1 semana.
Okey, mira bueno, la verdad es que los hábitos diarios que tenemos, eh, esa es una una verdad absoluta, repercute directamente en nuestro estado de ánimo. Quizá ahora no te sientes tan cómodo para hablar con tus con tus familiares y tus amigos, pero bueno, puedes intentar empezar a cambiar un poco tu estilo de vida, ¿no? Dormirse a las 2 de la mañana no es del todo recomendable y se puede solucionar. Eh, yo te recomiendo que, bueno, primero que nada, te empieces a a fijar un poco más en lo que comes. Pasarte ta 1 comida diaria tampoco está del todo bien, y hay que prestar más atención a eso, ¿no? También, em, ver qué qué tipo de alimentos consumes, que sean bajos en azúcares, sales. Y, bueno, para la rutina de sueño, yo te recomiendo que no sé si sueles tomar, eh, siestas durante el día. Oh, sí, también se me olvidó preguntarte acerca de tu de tu desempeño diario, eh, ¿crees que bueno, te sientes agotado durante el día?
Em, no me he puesto a fijarme en eso realmente, ahora que lo pienso, no me he puesto, como a sentir cómo me siento, valga la redundancia, físicamente, como que, simplemente paso el día como puedo. Hay veces en las que sí, como que me duele la cabeza o me siento mareado, pero sigo con el día.
Okey, entiendo, mira, puedes empezar a aplicar esos pequeños, em, cambios en tu en tu vida diaria, intenta dormir más temprano, aunque no tengas sueño, yo te recomiendo irte a la cama, eh, va, no no tiene que ser un cambio drástico de que te vayas un día a las 10 de la de la noche y ya te puedas dormir, obviamente no, si vienes, eh, durmiéndote a las 2 de la mañana desde hace no sé cuánto tiempo, pues, va a ser muy complicado, sin embargo, es posible irlo, ir bajando un poco, em, estas horas de irte a dormir, y puedes intentar haciéndolo 15 minutos antes, ¿no?, 15 minutos un día, después, otros días, al otro día, 5 minutos antes, después 10, irlo haciendo de forma progresiva para que esto impacte directamente en tu calidad de vida, ahora, en relación con tus amigos y familia, yo te recomendaría que empezaras a abrirte un poco más con ellos, que empezaras, eh, supongo que has de tener un un contacto de confianza, ya sea entre tus familiares, tus amigos, puedes empezar a hacer pequeños pasos para volver a reconectar con ellos, podrías empezar a mandarles mensajes, llamadas rápidas, incluso invitarlos a tomar algo, eso va a dar paso a que tú, poco a poco, te sientas más en confianza con esas personas y puedas empezar a transmitirles estos mensajes de los cuales, bueno, tú necesitas que que sean escuchados, ¿no?
Sí, pues, la verdad es que, eso que mencionas suena bastante bien, como como algo ideal, ¿sabes?, como algo que sí me gustaría hacer es solo que puede sonar contradictorio, pero a la vez que les que n a la vez que quiero que sepan cómo me siento y que me entiendan hay una parte de mí que no quiere que se preocupen por mí, como esa sensación de que, van a preocuparse por mí, van a fijarse en lo que estoy haciendo, van a tratar de cuidarme, no sé, es contradictorio, ¿sabes?, el querer que te vean, pero a la vez que no se fijen en ti.
Sí, entiendo completamente, a veces estamos en situaciones en las cuales no nos sentimos del todo cómodos para poder transmitir este sentimiento de de angustia, ¿no?, porque puede justamente, como tú lo has mencionado, pues involucrar a los, eh, seres que están cerca de nosotros. Sin embargo, creo que es, em, en este caso, es esencial que tú puedas transmitir, no de manera directa, o sea, va a ser un muy muy poco probable que tú te puedas abrir de un día para otro cuando no lo has hecho en todo este tiempo, sin embargo, puedes empezar por esta pequeña parte, no te pido que vayas y le cuentes tus problemas a a indirectamente a la primera persona que te encuentres, ¿no?, pero sí que empieces con esos pequeños pasos para que tú te puedas empezar a acercar a estas personas, es decir, como te lo mencioné, mandar mensajes, llamar, quedar para algo breve para que puedan compartir tiempo juntos y eso dé paso a que tú te abras poco a poco, no te p no, no se trata de de en la primera cita
Mm. Sí. Ajá. Ajá. Ajá.
abrirte del todo y, bueno, platicar todos tus problemas, sino quizá, mm, empezar a transmitir de a poco tu sentimiento de inconformidad ante esta situación que que estás viviendo, ¿no?, ¿qué te parece?
Eh, suena bastante bien, honestamente, suena un poco, ¿cómo decirlo?, más fácil de lo que parece realmente, pero creo que si quiero mejorar, es algo que debería estar dispuesto a intentar, entonces, pues, voy a seguir esto que me dices. Principalmente, lo de fijarme en mis hábitos, intentar mejorar porque, pues, esos problemas que tengo de separación con ellos es porque yo tengo mi propia desesperanza y tristeza, entonces, para poder compartirlos, creo que sí debería primero enfocarme más en lo que yo siento y en el cómo estoy. Y luego ya, pues, voy a hacer esto que comentas, lo de "un pasito a la vez", así como lo dicen, que realmente suena fácil, pero yo me siento muy nervioso de solo pensar en eso, en el hablarles y así, pero sí, lo voy a tomar en cuenta y voy a practicarlo un día a la vez. Muchas gracias por haberme escuchado y por haber dado tus recomendaciones, realmente siento que me motivaron algo. Aunque esté nervioso, estoy motivado.
Sí, claro, en estos pequeños pasos son superimportantes, y lo mejor de todo es que, bueno, tú quieres realizar este cambio en tu vida, así que no tengas miedo de empezar a hacer estos pequeños cambios, y también de valorar que la confianza en ti y en tus seres queridos y amigos va a tener repercusiones positivas en tu vida diaria.
Eso haré. Muchas gracias.
Que estés bien.